あ、そうね、でもやっぱり、この9月、10月、11月のこの秋ぐらいのシーズンが、いち一番はい、涼しく、かつ、ま、虫もだんだんだんだん、あんまいなくなるっていうか、蚊もあんまね、いないいなかった印象なので。
ラッキーです。はあ。涼しく ああ、確かに。 なるほどなるほど。じゃあ、かなり山奥の涼しいところ 暑さを避けてっていうことなんでしょうかね？
あ。 そうですね、やっぱり夏も、その、まあ、もちろん虫のあれもありますけど、最近だとめちゃめちゃ暑いこととかもあったりするので、あの、ほんとに、なんか、行くだけでも、なんか、もう、疲れるっていうか、もう、行った後も、なんか、ういゆっくりできないっていうか、ちょっといろいろ気にしながら過ごさなきゃってことで、夏は避けてますね。
はい。 はい。 ああ、はい。 ん、なるほど。はい。